Ừm, rất tốt đó bạn, bạn chia sẻ với mình ha.
Ừm hứm. Thì mình nghĩ là đầu tiên bạn nên, ơ, cân nhắc và thiết lập mục tiêu rõ ràng. Cũng như là trước khi ra cái quyết định gì đó thì bạn cũng cần phải phân tách nhỏ cái mục tiêu đó ra để bạn có thể dễ dàng quản lý hơn. Ờ, và cũng như là xác định rõ ràng từng mục mà bạn, ờ, để trong cái quá trình mà bạn được tiêu lớn đó thì bạn phải trải qua những cái, ơ, quá trình và những cái chi tiêu như thế nào để mình có thể đề ra các phương án chính xác nhất. Ờ, và ngoài ra thì mình nghĩ là cái việc quan trọng để kiểm soát cái việc ăn uống hay là chi tiêu cho những cái thực phẩm mua sắm nhỏ thì bạn nên ghi lại chi tiêu 7 ngày. Tức là bạn ghi lại mọi khoản ăn uống, xăng xe hay là trà sữa, nước ngọt gì đó hay là mua sắm nhỏ chẳng hạn. Thì, ờm, ờ, bạn sẽ thấy mình là đang chảy máu ví ở đâu. Tức là khi mà bạn đã xác định được là mỗi ngày hay là, ờ, mỗi tuần như vậy á thì bạn chi tiêu quá lớn cho cái phần nào thì bạn sẽ xác định được luôn là mình phải cắt giảm cái phần nào trong cái danh sách đó, giúp bạn có thể hình dung cụ thể hơn là mình có thể tiết kiệm khoản nào nè. Thì không biết là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
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, thì thực ra thì mình chưa sử dụng cái cách này trước đây á bạn, cho nên mình nghĩ là đây cũng là một trong những cái cách để mình hiểu được là mình đang chi tiêu những cái khoản nào và mình sẽ dễ dàng kiểm soát nó hơn. Nhưng mà mình thấy có một cái vấn đề với mình á, thì như bạn biết là nếu như mà mình sử dụng tiền mặt á thì nó sẽ rất là dễ để ghi lại những cái khoản chi tiêu. Nhưng mà hiện tại thì mình thì hầu như ngày nay thì toàn toàn là mình sẽ thanh toán online, thì, ừm, cái việc đó là đôi lúc mình sũng sẽ không nhớ là mình thanh toán những cái gì á. Cho nên là mình chưa biết là, ờ, mình, ừm, sẽ ghi ra như thế nào hay là mình có cần sử dụng cái công cụ gì không á. Thì cái này bạn tư vấn cho mình thêm ha.
Ừm hứm. Ừm. Ờ, vâng. Ừm, ừm. Ừm hứm. Thì mình nghĩ là trên cái hệ thống thì đôi khi nó cũng sẽ lưu lại những cái giao dịch mà bạn đã sử dụng. Hoặc là nếu bạn có thể, ơ, ờ, s sử dụng những cái, a, app hay là những cái ứng dụng mà ghi chú online chẳng hạn, nó giúp bạn ghi lại các khoản chi hàng tháng. Hay là, ờ, mình nghĩ là trên những cái app, ờ, ngân hàng họ cũng có hỗ trợ một phần nào đó là thống kê lại cái khoản chi của bạn trong tháng đó bạn đã chi bao nhiêu chẳng hạn. Ờ, đôi khi là họ sẽ có ghi lại. Hoặc là bạn có thể sử dụng, ờ, bằng chính những cái công cụ mà do mình tạo ra. Ví dụ như là khi mà bạn mua một món đồ, bạn cố gắng là sẽ ghi lại là mình đã mua cái gì, take note lại vào ngay trong chính điện thoại của mình luôn. Mình ghi chú và mình để qua một bên nào đó, để khi nào mình có thời gian rảnh á thì mình thống kê lại để mình dễ dàng kiểm soát hơn. Ờ, thì không biết là bạn thấy, ơ, cách này như thế nào?
Ừm. Ừm. À. Ừm.